Kak, aku lagi berjuang nih menyeimbangkan pembayaran dan kebutuhan sehari-hari. Nah, kan aku punya hutang bekas usaha dulu, gitu kan, ya, Kak. Nah, itu sih memang tidak ada bunga, gitu kan. Cuman masalahnya kan, harus komit, gitu kan, harus tetep harus bayar hutang heeh. E sedangkan kebutuhan sehari-hari juga kan perlu ya, enggak, itu malah utama. Nah, itu aku tuh lagi bingung, Kak, ada saran nggak sih untuk, eee, bisa menyeimbangkan gitu antara, eee, bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, gitu?
Oh. Usaha, usaha boleh. Harus dibayar, iya. Ada sih, memang berarti ini lebih fokus ke ini ya, masalah keuangan rumah tangga lah, ya? Iya, ya, aku ngerti banget posisi kamu lagi sulit antara tetap harus membayar utang dengan kebutuhan finansial dasar, gitu ya, kebutuhan dasar finansial ke rumah tangga. Tapi gini, aku mungkin perlu beberapa informasi mendalam tentang kamu nih, sebelum memberi saran. Mmm, eee, bagaimana dengan pekerjaan kamu, dengan pekerjaan suami, terus kalau aku boleh tahu mungkin lebih ke agak detail, gitu ya. Berapa sih rata-rata penghasilan per bulan dan untuk bayar hutangnya dulu, gitu, Kak. Berapa hutang yang harus dicicil perbulannya, seperti itu.
Betul. Betul, Kak. Oke. Ya. Oke. <tsk> Kebetulan kan satu, aku udah enggak punya suami, jadi kan, eee, udah meninggal. Keduanya heeh, keduanya aku, eee eee, kerja, eee, volunteer lah ya gitu kan berdasarkan project yang mmm, yang ada gitu kan. Nah, jadi kan sebetulnya terus, eee, udah gitu sa eee, apa namanya, hutang itu sebetulnya udah lama gitu kan. Cuma memang waktu itu aku cicil sedikit sedikit sedikit, cuman tet tetep memang, eee, apa nama, yang mentok adalah di kebutuhan sehari-hari gitu ya kan, Kak.
Oke. Sorry ya, aku aku belum tahu. Volunteer, oke. Perlu dibayar ya. Iya, paham.
Eee, mereka sih enggak komplain gitu kan. Orang itu enggak komplain gitu kan. Mereka mengertilah posisi aku gitu kan. Cuman cuman saya enggak enak nanti kalau terbengkalailah hal itu. Nah, aku tahu sendiri dong kalau per eee, apa, eee, pekerja bekerja apa, ep eee, apa namanya, freelance gitu kan. Freelance gitu kan enggak tetep ya, Kak, sesuai dengan project. Nah, jadi, eee, kadang kalau aku bisa bayar misalkan, 1 bulan ke 2 bulannya boleh bisa bayar. Tapi kadang, bisa ada 2 bulan juga nganggur nggak bisa bayar gitu kan seme karena aku yang misalkan penghasil sebel sebelumnya itu aku, eee, apa, persiapkan untuk kalau enggak ada proyek, untuk makan sehari-hari gitu loh, Kak, gitu.
Iya. Pekerja lepas gitu ya. Eee Iya, paham. Iya. Oke, aku paham banget nih posisi kamu. Sekali lagi aku juga tadi mi say sorry ya, minta maaf, aku belum tahu karna kondisi suami kamu sudah tiada gitu ya. Jadi makin berat gitu ya harus sendiri dan ada keperluan membayar hutang dengan kehidupan dasar finansialnya juga. Oke. Eee, mungkin gini, Kak, aku mau coba tanya lagi gitu ya ad eee, kalau misalkan dari sisi pekerjaan pekerja lepas gitu, ketika sedang tidak ada proyek berarti kan, eee, keuangan juga sedang tipis gitu ya. Nah, apakah boleh, eee, ebu apa, hutang itu dibayar kurang gitu dari yang se semestinya, atau justru kamu lebih mengurangkan kebutuhan sehari-hari demi membayar hutang agar tetap lancar gitu kan sebulannya tidak mengurangi semestinya gitu?
Oke, nga Betul. Ya. Betul. Mmm, saya lebih ke ini Kak, lebih ke sebetulnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya enggak begitu, banyak sih ya, karena, eee, udah gini mah, udah sepuh gini mah makanannya juga kan enggak terlalu heboh lah ya. intinya ya. Gak terlalu cuman, saya memang perlu makanan-makanan yang sehat, gitu kan. Nah, lagi memang lagi, program juga, untuk makanan sehat tapi, diet. Nyambung nih semuanya ke dengan badan yang, gede gitu kan, badan yang besar. Ah, akhirannya ya bisa, eee, tapi bisa mengurangi mak budget makan dong ya kan. Nah, jadi eee, budget untuk bayar hutang juga memang, jadi, masih berkurang sih Kak. Jadi, misalkan u bulan ini atau yang kalau ada proyek, aku bisa bayar perbulannya lima ratus lima ratus gitu kan. Jadi, kalau enggak ada proyek, paling bisa bayar dua ratus dua ratus kayak gitu Kak, gitu.
Eee. Betul, nah. Ya, bisa. Ya. Setengahnya gitu ya, ah, oke, paham. Oke, aku mulai sedikit memahami sebagian besar ya, eee, background kamu ya. Eee, tapi luar biasa loh kamu Kak, aku tuh kagum gitu ya, menghidupi diri sendiri dengan, usia yang tadi kamu terbilang sepuh walaupun mungkin aku enggak bisa nebak berapa, gitu ya. Tapi, itu keren loh karena, banyak orang, yang waktu seumuran Kakak, itu justru maunya, dirawat oleh anaknya seperti itu ya, Kak. Cuman, Kakak, tetep berjuang sendiri, tidak ingin merepotkan anak keren keren banget. Nah, mungkin beberapa saran yang mungkin langsung bisa aku coba kasih nih, Kak, terlebih lagi dengan, tadi Kakak, juga eee, mau makanan sehat gitu ya it's okay, itu enggak masalah karena memang, kalau sakit malah jadi masalah gitu ya, bisa lebih mahal gitu. Heeh, tapi gini, mungkin yang pertama itu lebih tepatnya Kakak, perlu perlu teman sebetulnya sih untuk, apa namanya membagi masalah keuangan ini, tapi bukan temen temen beda keluarga ya, mungkin harus ada dari pihak keluarga yang mungkin jadi temen untuk bisa diskusi soal, masalah keuangan ini, gitu loh. Jadi, eee, pertama juga, tidak perlu saling menyalahkan gitu ya, misalkan nanti ada temen yang bisa di diajak diskusi dan terlebih lagi jangan menyalahkan diri Kakak, gitu ya, ter eee, te apa, soal keuangan itu dan tidak perlu mengungkit-ngungkit kesalahannya kenapa perlu berhutang. Karena, itu malah menjadi, apa ya namanya ya, menjadi demotivasi diri sendiri betul. Mungkin yang pertama seperti itu, untuk menguatkan diri. Mungkin yang berikutnya, bisa seperti buat batasan keuangan yang jelas. Tidak perlu mengambil keputusan, apalagi soal keuangan gitu dari sepihak, walaupun mungkin, Kakak, sekarang lagi sendiri gitu ya makanya tadi akup eee, saran pertama, perlu punya temen supaya lebih ini, apa namanya, lebih pas ngambil keputusan. Takutnya, karena emosional ngambil keputusan keuangan dalam jumlah besar, gitu ya malah menjadi, apa namanya malah menjadi, titik balik berantakan seperti itu. Nah, dari 2 saran ini kira-kira ah Kakak, udah pernah nyoba belum?
Ke. Makasih. Ya. Iya, betul. Wah, makasih. Betul. Iya, itu dia. Ya. Oke. Iya. Tuh. Down, ya. Ya, betul. Oke. Oke. Berantakan ya. Belum sih, kalau yang untuk cari temen, saya memang belum ya. Eee, yang satu lagi, eee, menyeimbangkan, apa sih na keuangan itu juga belum. Jadi saya masih lagi, apa sih namanya, eee, mencari-cari tahu, gitu kan, mencari tahu. Makanya, Alhamdulillah saya ketemu Kakak yang bisa ngasih, apa, eee, motivasi atau saran, gitu kan, tips untuk berbuat apa apa apa, gitu. Nah, ada saran lain enggak, Kak, yang misalkan lebih, eee, efektif atau oke.
Mhm. Belum, ya. Buat alasan keuangan, gitu. Heeh. Ya, oke. Oke, aku coba saran lain gitu ya, yang mungkin lebih cocok, ya. Yang yang sedang kepikiran sama aku mungkin nanti kalau ada partner yang bisa diajak kerja sama masalah keuangan finansial, mungkin sesama ibu-ibu juga yang mengalami hal yang sama, mungkin tidak perlu terlalu menutupi utang atau pengeluaran sih, Kak. Terlebih lagi kalau temannya itu adalah pihak keluarga, gitu ya. Tidak perlu terlalu menutupi, biar jadi sama-sama fair tahu, oh, berarti kamu berat berat banget, atau beratnya berat aja, gitu ya. Jadi mereka juga bener-bener memahami, gitu. Nah, mungkin yang te lagi, tidak menggunakan, apa ya namanya oh sori, memprioritaskan kebutuhan dasarnya dulu yang bener-bener harus terpenuhi. Jadi ibaratnya betul, makan, minum dan itu harus bukan ya, bukan harus maksudnya, eee, tetap harus terpenuhi terlebih dahulu ya, daripada yang lainnya. Jadi bahasa kasarnya mungkin lebih baik tetap bisa makan gitu, yang sekedarnya, tapi bayar utang, daripada harus makan yang enak gitu ya, nanti utang tidak terbayar, gitu ya. Mungkin kalau sesekali doang makan yang Kakak suka boleh, tapi perlu diperhatikan kesehatannya dan, eee, biayanya. Karena kita kan lagi lagi sensitif kan soal biaya, gitu, ya.
Oke. Iya, mmm. Ya. Eee, makan ya, kebutuhan sehari-hari. Oke. Iya, betul. Iya. Nah, itu dia. Betul. Ya, betul.
Nah, jadi kebutuhan dasarnya seperti makan, tempat tinggal, karena tadi Kakak kerja di rumah berarti mungkin tidak terlalu perlu transportasi dan cicilan wajib tadi harus dibayar, serta menabung kalau memang masih ada sisa seperti itu, Kak. Jadi, selama ini apakah sudah tetap membe memprioritaskan kebutuhan dasar, Kak, selama ini?
Tul. Oh, gitu. Kalau kebutuhan dasar memang aku prioritas prioritaskan, tapi yang sederhana, Kak, gitu ya. Jadi nggak nggak nggak, apa sih, mewah lah, gitu lah, untuk seorang sendiri gini ya, sendirian gini, gitu kan. Eee, karena memang juga kurang, apa, sudah kurang keinginan makan sih, Kak, lebih ke, apa sih namanya, jajan sih sebetulnya ya, lebih ke jajan, gitu kan. Jajan bakso, apa gitu, heeh, itu sih yang bisa jadi, eee, apa, jadi budget jadi tinggi, gitu kan. Nah, padahal kalau makan sederhana saja pe cuman nasi dan lauk misalkan gitu sih, sepertinya bisa jadi di bawah itu, gitu kan, ya kan. Nah, yang keduanya, saya memang enggak pernah ngeluh, Kak, gitu ja saya juga mau coba gitu, ngobrol sama saudara, paling kalau enggak bisa sama temen ya, karena ini masalahnya sensitif kan, satu.
Iya. Oh kurang, ya? Oh, nggak, jajan, mmm. Oke. Iya. Betul, sangat sensitif.
Merekam bisa nggak untuk men apa, menopang saya untuk kehidupan sehari-hari, gitu kan. Jadi saya kalau dapet ini untuk bayar hutang aja. Nah, itu kan saya harus tanya juga, gitu. Tapi ya mungkin saya coba juga ya, Kak, mhm. Oke.
Eee, ada rasa ya. Iya, betul. Itu harus, eee, maksudnya, sebisa mungkin dicoba juga, gitu ya. Karena namanya masih keluarga, gitu. Memang sudah selayaknya saling membantu. Oke, mungkin yang berikutnya lagi adalah baru, eee, mencari solusi bertahap. Di jika mungkin sih negosiasi negosiasi ulang cicilan. Mungkin cari penghamatan lagi yang lebih konsisten karena teknis atau di lapangannya Kakak yang bener-bener paham dan mempertimbangkan pere penghasilan tambahan jika ada, apa namanya, pekerjaan lepas lagi, gitu ya, yang lain untuk coba dikerjakan juga, gitu, Kak. Karena memang setahu aku, eee, banyaknya projek itu juga menjadi banyaknya cuan, gitu, ya, Kak. Jadi sebisa mungkin tetap sambil mencari penghasilan tambahan dan tidak malu untuk bertanya gitu dan meminta, iya, "Ada nggak sih pekerjaan yang begini-begini?" kayak gitu, Kak.
Iya. Iya, betul. Oh, oke. Iya. Oh, iya. Betul. Oke. Sip! Keren-keren banget deh ini, eee, apa, sarannya, eee, membuat saya, apa namanya, lebih tercerahkan, gitu. Makasih banget ya, Kak. Eee, tapi nanti kalau aku mau tanya-tanya boleh ya, tanya-tanya lagi dengan, eee, apa, lebih mendetail lah sa sarannya lebih mendetail ke Kakak. Eee
Iya? Boleh. Intinya iya. Mmm, iya boleh.
kapan-kapan yang Kakak bisa ada waktu, gitu ya, Kak.
Intinya Iya, nanti kita bisa janjian lagi. Intinya Kakak jangan sampai stres ya, Kak, karena masalah keuangan ini. Karena nanti ketika stres, kesehatan terganggu, bisa jadi bahaya dan biaya lebih besar lagi. Oke dari saya s itu saja yang bisa aku bantu nih, Kak, aku ijin pamit dulu ya, Kak.
Oke. Oh, gitu. Siap. Oke. Oke. Thank you, ba Kak. Thank you banget.
Oke. Sampai jumpa.
Yuk.